Ja, du. Also, ähm, ich habe mal so 'n paar Gedanken zum, äh, Thema Shopping, ne? Und zwar, ähm, äh, fällt's mir manchmal unheimlich g schwer, so wirklich das zu finden, was ich dann auch will. Und, ähm, ich gehe zum Beispiel dann also letztens habe ich, ähm, mir ein Tablet zugelegt, ne?
Ja. Mhm. Mhm.
Und, ähm, äh, ich shoppe also sehr, sehr viel online eigentlich auch, weil's, ähm ähm, einfach f f auch bequemer ist, ne? Und, äh, dann habe ich bei Amazon mal, äh, geschaut und, ähm, ich hatte auch nicht so gar noch nicht so die Vorstellung, was ich eigentlich wollte, ne? Und da wird man ja erstmal so überflutet von, ähm, Geräten, die man da kaufen konnte, ne? Ähm, dann habe ich jetzt erstmal gedacht: „Okay, ähm. Ja, so Samsung finde ich total gut.” Und, ähm oder die, ähm, diese Chromebooks, ne ah, das, ne, das ist wieder 'n Laptop. Aber da gab's gibt's auch irgendwie so 'n Tablet mit ähm, von Chrome, ne? Und dann habe ich gesagt: „Okay, jetzt 1 von den beiden.” Und als ich mich dann zumindest auf die Marke schon konzent äh, ja, äh, g das jetzt gesagt habe: „Okay, entweder das oder das”, ne? Und dann gab's dann auch wieder, vor allem bei dem Samsung, da gab's dann schon wieder so viele, ähm.
Ja. Mhm.
Und dann habe ich am Ende im ähm, am Ende dann einfach gesagt: „Okay, jetzt kaufst du das mal.” Und als es kam, ähm, war das eigentlich viel größer, als ich das eigentlich gerne wollte und auch viel schwerer, ne? Weil ich ähm, ich wollte eigentlich nur so was, wo ich mal so zum Lesen oder so mitnehme, weil ich eigentlich so die meisten Sachen eh am Computer mache, ne? Und das war dann schon wieder gleich so 'n großes Ding. Vielleicht habe ich nicht genau genug durchgelesen, ne? Und im Endeffekt habe ich es dann umgetauscht und bin dann in 'n Laden gegangen und habe mir dann wirklich vor Ort angeguckt, äh, ne ähm, oder hochgehoben, wie schwer die da das das ist und habe mir dann da 1 zugelegt. Aber das war dann halt auch sehr viel, ähm, Zeit ähm, ist dabei auch draufgegangen, ne?
Mhm. Ja, ja, ja. Und also am le am Ende des Tages hast du das, was du dir bestellt hattest, hast du wieder zurückgesendet und das im Laden gekauft, hat dir da einfach m eher gepasst?
Genau. Ja, obwohl ich eigentlich gar nicht in Laden gehen wollte, aber, ähm, nachdem ich praktisch nicht das bekommen hatte, was ich wollte, wollte ich jetzt nicht noch mal das Risiko eingehen, mir was schicken zu lassen, o sondern habe dann echt gedacht: „Jetzt, äh, guckst du dir's vor Ort an”, ähm, obwohl da halt wesentlich weniger Auswahl war, ne?
Ja. Richtig. Voll, und dann irgendwie ist, ne ist irgendwie so dieser Luxus und die das Privileg von 'nem Online-Kauf war ja dann irgendwie voll be hm, beschwächtigt, ne, weil man dann musste man das wieder zurückgeben und wieder in den Laden gehen, um sich was Korrektes auszusuchen. Also, es war so die doppelt gemoppelt, die Arbeit.
Mhm. Genau. Genau. Und die Arbeit wollte ich mir hier eigentlich sparen, weil, wie gesagt, ich ich ich, äh, shoppe am Leib am liebsten dann halt, äh, von zu Hause, und dann mache ich es mir bequem, ne? Und ich meine, bei anderen Sachen ist es auch manchmal, äh, einfacher, aber bei elektronischen Geräten finde ich das schon ziemlich schwierig, ne?
Voll. Ja. Bei El ja, ja, ja. Wie bist du dann also, bist du jetzt mit deinem Tablet zufrieden, oder?
Ja doch. Jetzt bin ich eigentlich zufrieden, weil, ähm, äh, es war wohl weniger Auswahl im L im im Laden, aber wie gesagt, ich hatte jetzt, ähm meinen Computer habe ich immer sehr hohe Ansprüche. Aber ans Tablet, äh, hatte ich jetzt auch nicht so hohe Ansprüche, weil ich das auch eher so halt für die Freizeit, halt mal 'n Buch lesen oder 'n paar Videos schauen oder so, ne? Und dann habe ich bin ich eigentlich, äh, bei der Marke geblieben, die ich mir online ausgesucht habe, und habe mir dann auch die beiden so verglichen und habe dann praktisch die Größ das genommen, was halt, äh, so die Größe hatte und 'n bisschen leichter war, ähm ne? Was mir dann auch, äh, so dann jetzt eigentlich auch sehr gut gefällt.
Ja. Ja. Ja. Ja, und das war einfach auch 'n bisschen entscheidend in deinem Tagesablauf, ne, so du w so Funktionen oder alles, wä ist nicht so schlimm, aber so Größe und Gewicht, weil du einfach dich fortbewegen musst im Alltag und sowas, das hat schon mehr Wichtigkeit bei dir? Ja.
Ja, i Genau. Also, in de diesem Falle war das, äh, schon wichtig, weil, ähm, wie gesagt, wenn ich halt mal lese und habe oder halt das im in der Hand und gucke so 'n paar Videos, ne, dann, äh, will ich halt gern was was Kleines, das, äh sonst kann ich mir auch gleich mein mein Laptop aufn Schoss setzen, ne? Dann, wenn das, äh, Tablet schon fast so groß ist, ne? Und, ähm, gut, ne? Dann überlege ich mir auch, ähm, ja, was mache ich am besten, damit das nicht beim nächsten Mal wieder passiert, ne?
Ja. Ja, 100, genau. Genau, genau, genau. Also, und bei dem Ladenkauf waren da dann, ähm, äh, Berater da, weißt du, die dich beraten haben, also, du konntest einfach auch, äh, Fragen stellen, ne? Also, es war nicht nur, dass du reingegangen bist und du hast dir das erste Tablet angeguckt und irgendwie hochgehoben, wie schwer es ist und so was, sondern du du hattest auch wirklich jemanden da, der dich beraten konnte, oder? Oder, also, jetzt
Ähm, ja. Also, ich ich, ähm das ist immer so, äh, halt, ähm, ärgerlich in diesen, äh, Läden da. Äh, ich hatte im Endeffekt 'n paar Fragen und habe auch jemanden gefunden, aber es hat wieder ewig gedauert. Äh, da musste ich erstmal durch die durch die Gänge, ähm, laufen, bis ich hier halt einen gefunden hatte und bis der dann mit dem anderen Kunden fertig war, ne? Ähm. Aber, äh, am Ende habe ich dann meine Fragen stellen können, ne, ähm. Das Einzige, wo ich dann auch ähm, also, das das gefällt mir jetzt total gut, ne, aber, ähm, äh, ich es ist jetzt eigentlich nicht so wichtig, aber ich fände das dann auch immer schön, wenn man sich die Farbe aussuchen kann, ne? Und, ähm, ich habe dann später nochmal online geguckt, weil ich auch sehen wollte, ob ob 's da ob ich 'n guten Preis gekriegt hat, ne, und der Preis war derselbe. Aber online gab's das dann noch so in so 'nem, äh, äh, ganz, äh, schönen leichten Grünton, ne, und, äh, was ich mir gekauft habe, das war jetzt halt so weiß, was auch total okay ist, aber das hätte mir halt noch besser gefallen. Und da ist halt beim Onlinekaufen einfach mehr Auswahl, ne?
Mhm. Ja. Okay. Okay. Mhm. Okay, also, da hast du halt so 'n bisschen wenn's um die Ästhetik ging, da gab's online einfach ein bisschen vielfältigere, zugeschnittenere Muster. Aber wenn's wirklich um so das Gewicht, um die Größe, das einfach mal in der Hand zu halten, weißt du, was du eigentlich brauchst einfach und was du mitschleppen musst manchmal in deinem Rucksack oder in deiner Tasche, ähm, da hast du so 'n bisschen einfach, äh, den Unterschied gemerkt. So online werden halt die Bilder aufgestellt, du hast ko natürlich hast du viel die die Variation an Farben, du kannst sie mehr auswählen, aber dann wirklich, wie's dann zu Hause ankommt, ähm, ach, ist schwer manchmal, ne? Ich meine, online kann man manchmal lesen, so das Gewicht, aber was das dann heißt, wie viel okay, ist das jetzt 500 g oder so, ne, also, d um das wirklich mal in in der Hand zu halten und zu spüren, was du eig eigentlich dann in deinem Rucksack trägst, da ist so 'n bisschen auch 'n Unterschied da.
Genau. Mhm. Mhm. Genau. Genau. Ja, ich habe schon überlegt, wenn's das nächste Mal drum geht, äh, wenn ich halt äh, gut, Tablet ist jetzt erstmal für 'ne Weile abgedeckt, ne? Aber wenn ich halt nächste Mal, ähm, irgendwie 'n Telefon kaufe oder so, ne, dann dass ich es vielleicht andersrum mache. Dass ich erstmal in in Laden gehe, ähm, und dann brauche ich mich auch nicht beraten lassen. Einfach mal so kurz drübergucken. Äh, ja, und mal, äh, da die, äh, st äh, da die Vorentscheidung so g so treffen, ne, dass ich halt mal so 'n Eindruck kriege von der Größe und dem Gewicht und, äh, wie's dann wirklich aussieht, wie's sich in der Hand anfühlt und dann praktisch, äh, online gehe und nach dem besten Preis schaue, ne? Ähm, äh, und dann bin ich wahrscheinlich dann auch, äh, nicht nicht enttäuscht und habe wieder so 'n, äh, Fehlkauf gemacht, ne?
Ja. Ausprobieren. Ja. Ja, und bist besser aufgehoben. Sag mal, liest du dir denn, äh, Bewertungen durch, oder das ist eher nicht so? Also, du gehst nicht so in die Richtung? Machst du auch.
Ja doch, das mache ich eigentlich auch, ne? Äh, das mache ich aber ja, das mache ich schon, aber, ähm, äh, manchmal bin ich so 'n bisschen zögerlich, ne? Ähm. Welche Bewertungen sind denn jetzt wirklich von jemandem geschrieben oder welche sind da nur halt da, um Werbung dafür zu machen, ne? Dann ich lese die halt, aber dann frage ich mich immer: „Okay, kann ich mich da jetzt wirklich drauf verlassen?” Und meistens frage ich dann nochmal irgendwie, ähm, meinen Bruder oder irgend äh, Freund oder Freundin, ne, wenn ich da noch, äh, bisschen unsicher bin, ne?
Mhm. Ja. Ja, ja, ja, verstehe. Und ich sage mal so, die also das war jetzt wirklich nur mit der Technologie und mit 'nem Tablet. Also mit anderen Online äh, Käufen bist du generell zufrieden oder würdest du sagen, da sind auch manchmal irgendwie so, äh, Fehlkäufe?
Mhm. Ja, ich meine, was ge ja, was war je was total einfach ist, ist halt so, ähm, hier Duschzeug und so, ne, oder, ähm, äh, Putzmittel und so, ne? Also, das ist gar kein Problem. Bei Klamotten ist es auch 'n bisschen schwierig, weil, ähm, da weiß also, ich kann es immer so schlecht abschätzen, ob ich das dann wirklich mag, wenn ich's nicht anprobiert habe, ne?
Ja, voll. Nicht nur du, ich glaube, das sind viele Leute. Manchmal sieht's sehr anders aus online, als was man dann geschickt kriegt.
Genau. Ja, und da habe ich auch schon oft was zurückgeschickt, ne? Und auch mal äh, da ist auch schon mal vorgekommen, dass ich irgendwie gar nicht das bekommen hatte, was ich gest bestellt hatte. Das war 'n total anderer Stil oder die Farbe sah nicht so aus wie auf den Bildern, ne? Ähm, äh, ja, da da bin ich auch so 'n bisschen von abgegangen, es sei denn, es ist wirklich 'n Geschäft, wo ich so ungefähr weiß, äh, äh, welche Größe ich da kaufen will äh, würde, ne? Aber wenn das halt so, ähm, was ganz Neues ist, dann gehe ich eigentlich davon ab, weil ich sage mal so in 50 % der Fälle, ähm, wenn ich Klamotten online kaufe, ähm, stimmt irgendwas dann nicht, ne?
Ja, ja. Mhm. Ja. Hm, ja, ja, ja, absolut. Also denke ich auch, da haben viele Leute mit Probleme mit, auf jeden Fall. Ähm, ist es manchmal so also vielleicht in dem Sinne kann man manchmal im Laden eher anprobieren, auch wenn das wirklich so 'n bisschen destruktiv vom Online-Shopping ist, weil man will ja einfach was bestellen und die Leichtigkeit haben, dass es ankommt und genau in der Größe und in dem Stil kommt, was man auch will, ne? Das ist ja eigentlich auch so, ähm, die Lei die Leichtigkeit und was man einfach erwartet vom Online-Shopping. Aber wenn man dann immer wieder zum Laden kaufen und Laden anprobieren muss, um dann was online zu bestellen, nur weil's irgendwie 2 ct billiger ist, da ist es irgendwie ne, ist ja irgendwie, äh, Sinn verfehlt, ja. Ähm, ja, verständlich. Ähm, aber ja, da vielleicht einfach 'n bisschen mehr auf die Produkte und auf die Wunschlisten achten und irgendwie zu gucken, was es in der Technologie, was du willst und was nicht. Ähm, da könntest du irgendwie schon recherchieren, um zu gucken, dass du keine Fehlkäufe, ähm, in den Online-Geräten mehr äh, mehr machen musst, ja.
Mhm. Mhm. Genau, genau. Mhm. Ja. Das werde ich doch machen, ne? Danke fürs Zuhören.
Ja.